Oui.
Mmh mh
Mais bon.
et heu, justement, heu, bah d'après toi, heu, il y a des il y a t'il des sacrifices qui ne valent pas le coup de enfin qui vaut qui ne valent pas le coup même, heu, pour la réussite?
Oui, par ex si on prend l'exemple d'Elon Musk. Heu, il y a des rumeurs qui enfin, des rumeurs, il y a des médias qui rapportent qu'il fait, heu, 16 heures de travail par jour. S'il fait vraiment 16 heures de travail par jour, à mon sens, ça vaut pas le coup. Sachant que lui aussi, il fait de la délégation de tâches, et que c'est pas comme si c'est lui qui faisait tout, aussi.
Mmh mh. Ouais. Ouais. D'accord. Oui, c'est vrai.
Donc 16 heures, sachant que dans dans 1 jour, il y a 24 heures, tu passes 16 heures au boulot
Mais mais lui il serait là pourquoi dans ce cas-là? Ouais. Mmh mh.
sachant que tu as une famille, tu as des enfants, tu as des amis, tu as des proches donc heu, ça doit pas être, heu, fantastique.
Ouais, mais pour s pour le coup, heu, est-ce que tu penses pas, c'est parce que, hem tu, heu c'est dû à s à la p à la perte, heu, colossale, heu, de de Tesla? Qui essaie de rebooster son truc, heu ah, c'est 2 ans avant. OK, OK.
Ah non, non, c'était 2 ans avant ça, c'était 2 ans avant ça.
Mmh mh, mais après il y a aussi le fait qu'il prenne des boostés non?
Mais oui, après la pa après les, heu Pardon?
Il prend il prend des choses pour se booster, non? Des amphétamines, ou un truc comme ça?